あの、最近なんですけど、私、なかなかですね、あの、夜に寝つきが悪くて。あと、夜中もですね、何回か目が覚めてしまって。なかなか、あの、ぐっすり眠れなくて。それですごい困ってるんですけれども。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
ああ。ええええええ。 あ。 はい。ますええ。
ええ。
なんかこうはい。
で、今日来たのもあの実際にその、アドバイスが欲しいとか、それとも、あ、話を聞いていただきたいのかっていうのが、自分でもどっちにしていいのかちょっと頭が混乱しててですね。ちょっとよくわからないんですけれども。あの話を聞いてい ますでしょうか？
はい。 えええええ。 うん。 や はい、もちろんです。やっぱこう睡眠不足が続くと、まちょっとね、体調も悪かったりだとか、不安になったりみたいな部分もあったりしますよね。
はい。 そうですね、はい。
うん。ちなみに、その状態っていつぐらいから続いてるん状態なんですか？
えっと夏なので、大体あの3ヶ月ぐらいですね。
え。 うん。 ああ、ええええええ。じゃあ、それまではそんなに、悩む事もなくという感じなんですか？
あ、そうですね、はい。
うん。ああ、何かじゃあきっかけみたいなものがあったりはどうですか？あの、きあなんか心当たりたいなのは。
えっと。 そうですね。多分色々なんかこう、重なってしまったなっていう、思い当たる節が一応あるんですけれども、あの
はい。 うん。 ええ。 ええ。
まずあの時あの、熱中症になってしまってですね。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
その時にあの
はい。
かなりちょっとバランス、体がいろいろおかしくなって、それで寝るのも、多分あれあれですよね、自律神経がちょっとなんか、狂うらしくてですね、あの熱中症っていうのが。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
え、ああ、そうなんですか。熱中症で。ええ。
うん、だからええ。 なもんですから、それがあったのと、あと、ま、あの、仕事のストレスだったり、えっとあと、ま、人間関係ですね。それはもう仕事プラスあのプライベートの方でも、あのいろいろ悩みがあって不安があって、それでま、い全部重なって今の状態が起こってるんだと私は思ってます。
うん。 ええ。 うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 ん。 うんうんうん。現在はどうですか？まあ熱中症は治られたという事だとは思うんですけど。人間かんはい、あの
熱中症のはい。熱中症の方はい、どうぞ、はい。
あの、人間関係の方は、どうですか？まだそれは解消できそうというか、やっぱこうなかなかね、しごお仕事という事だったら、ま、ちょっと人間関係のストレスみたいなのつきまとうかなとは思うんですけれども。現在はどんな感じですか？
えっと、まずその なかなかその環境というのをすぐに変えることっていうのは、まあ、あ、今の段階ではなかなか難しい
はい。 ええええ。 うん。
ものなので、ええ、すぐにその自分の力で変えるとかそういう、ま、段階ではないので、ま、我慢するしかちょっとないところですね。
はい。 うん。 ええ。うん。 ふんふんふん、うん。熱中症に関しては、現在落ち着いてるっていう感じですよね？
はい。 あ、そうですね。熱中症の方はですね、あの、それ自体はあの、何日かで、ええ、しょうん、主な症状っていうのは、その、引いたんですけれども、そのあとちょっと後遺症を、うをわずらわせてしまって、しで、その後にだいたいその、うーん、それの影響で。
うん。 はい。 ええ。 ええ。 はい。
ええ。ま、寝にくくなってしまったっていう、その自律神経がやっぱりおかしくなるので、うその影響でやっぱりあ、しょっと、流れでそこまでここまで来てしまったっていう、そういうことを考えていますね、はい。
はいはいはいはい。 うん。 ああ、はん、うん。 ふん、うんうん。ちなみに、こう、ま、自律神経がちょっとおかしくなってしまったという事だんと思うんですけれども、それは、あ、病院とかそういう専門家の先生に、あのの受診されたりはされましたか？その後、はい。
はい。 あ、一応ですね、あの、なかなか治らなかったんで、あの、病院の方には、あ、行きました。うん、と、何件か行ったんですけれども、もう、最初のところは、ま、よくわからなくて、あまり専門的なところではなかったものですから。ぎにその、ま、総合病院とこで、大きなところでちょっと、なんかあるかもしれないなと思ってですね、ええ。
はい。 うん。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 うん。 うーん。ふんふん。
ちょっともう、せっかくだから、ちょっと、まあ、結構費用もかかりますけど、調べてもらおうと思って、思い切って、ま、行ったんですけれども。あの、まあ、大きな異常というのは、うん、なんか、ま、その検査上はやっぱり見つからなくて。
はい。 げ はい。 うん、うんうん。 ええ。
結局、う、なんが悪かったのか、その、なんかね、その頭の方なのか、首の方なのか、ええ、背中なのかとか、いろいろ、ね、ええ、専門の
うん。 うん。
お、科に行ったんですけれども、おお、特にはね、見つからなくてちょっと。あ
うん。 うんうんうん。
まあ、見つからなかったから良かった
うん。
とも言えるのかもしれませんけど、え、だったら、なんだろう？って、その時ね、ちょっと思ってしまいました、ですよね、やっぱり、そん時はなんか複雑な心境だったですね。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
うん。 うん、ふんふんふん。 うーん、ふんふんふんふん。 てことは、やっぱりこう、ま、おあ、体には異常がないっていう事で、まあ、あの、そういう自律神経のえ、を、まあ、正すために、くちょっとホーカスするのがいいっていう感じなんですね、現状は。
はい。 あ、そうですね。 はい。 そうなんですよね、その自律神経っていうのも、こう、それを調べるっていうのがなかなか、その、これっていう検査、今の、その、医学上でですね、これっていう検査がなかなか、ま、ないというのも、ま、勉強になりましたし、うん。なので、あんまり詳しくしても、それでも出なかったら
うん。 うん。 うーん。 うん。 ええ。 うん。 うん。 うん。
ん、出ない可能性もあるので、ま、入院とかでね、う詳しくしても、なかったら、それもそれでと思ったんで、ちょっともうそこまではね、もうしなかったですね。
ええ、え。 うん。 ん、に うん、ふんふんふん。 なるほど。ああの、共有し共有頂きましてありがとうございます。あの、現在、あの、まあ、ちょっと寝つきが悪いという事だったと思うんですけど、あの、ま、そんな感じで自律神経を整えるとか、ま、寝つきをよす良くするために、何かトライされてることとか、逆にこう、まあ、コーヒーを制限されてるとか、あの、ま、すなんか制限されたりとかってをしてたりする事ってあったりしますか？
はい。 はい。 あ、はい。 あ、あの
うん。
コーヒーま、カフェインをあんまり、その、遅い時間には飲まないようにっていうぬは、あの、意識はしてます。
うん。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
ま、そうですね、のんカフェインで言えば大体それぐらいですかね。あと、ま、なんかストレッチとかしてみますけど、あんまり、その、なんですか、睡眠時間
うーん、ふん。 はい。 はい。
うん。睡眠に関して、その、なんか効果があるとか。ああ
うん。
なんか深呼吸をしてみるだとかっていうのはしますけど、あんまり、その、寝る時間に関しては効果はないようですね。
はい。 うん。 ふんふんふんふん。 こう、ま、一般的に、あの、まあ、睡眠に有効と言われてるのは、例えば太陽の光を浴びるとか
はい。 はい。
あとは、ま、寝具を見直すとか、あと、お、まあ、起きる時間を固定するってのは、ま、それに関しては、あの、ま、途中でかあの、中途覚醒しちゃうっていう事なので、ま、ちょっと難しかったりはすると思うんですけど、起きる時間を、あの、まあ、同じ時間にするってゆうのが結構有効だったりするっていう所だったりだとか
うん。 はい。
後は、ま、寝る前に、えっと、ま、湯船に浸かるとかもすごい有効だったり するようです。で、そいった事ではい、あの、ま、寝る2時間前とかに、ま、湯船を入って、で、湯船で体をあっためて、で、そこからこう、ま、やっぱ人間って寝る、ん、ん、際に体温が下がるようになってると思うんですけど、ま、それに向けてどんどん体温が下がっていくことで、ちょっと、自然とこう入眠しやすくなる、そいった状況を作ったりだとかっていう事が一般的にされてるようです。それあたりを、いなんかお話聞いていて、その辺り試してみるってのも1つの手なのかなとゆう風に思ったんですけど。どうでしょうか？なんか、入眠でき入眠じゃない、えっと、入浴できたりする環境とかってあったりしますか？
あ、寝る前にです、うん、はい。 はい。 なるほど。 うーん。 お、う。 えっと、まあ、お風呂は、ああ、そうですね、あまり、その、何時間前って、こう、数えて、今まで入ってはなかったですね。多分にじかんよりも前に入ってたんじゃないかなとも思いますね。そうですね、はい、2時間より前ですね。うん、なので、あの、次からはちょっと、その、もうちょっとこう寝る時間から考えて、その、数えて、ええ、寝てみたいと思います。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん、ふんふんふん。 はい。 うん。 うんうん、是非あのお試しください。で、もしあの、ま、ストレスもちょっと溜まってしまうという、あの環境だったと思うんですけれども。ま、環境はちょっとどうしてもなかなか変えるのは難しい事だったと、あの難しい事であるというお話だったと思うんですけれども。なにかこう、かストレスを発散できる、ええ、ま、方法みたいなのってご自身の中で今あったりしますか？
え。 はい。 はい。 うーん、そうですね、ストレスを発散
うん。
あまりそのなんですかね、ちょっともう
え。
うん、うありますかって言われてなかなか思いつかないんですけれども、うーん、ま、あまりその私ストレスを感じたら、逆に
はい。
何もしたくなくなる派なので、あんまりその、家でま、例えばこう何も考えずに、ええ、なんか YouTube を見たりだとか、あと、テレビを見るとか、そういう感じ
ああ、ええええ、ええ。 うん。 ええええええ。 うん。
ですね。
うんうんうん。まそういった感じで、あの、ま、何もされなくてもユーチューブを見るとか、そういう感じであのま、ぼうっとするとか、何も考えない時間を作る。そういった事であのストレス発散できたりされるあの、場合もあると思います。で、そういう風にして、ええ、ストレス発散されてるっていうのはすごい良い事なのかなという風に思います。なので、ま、あの、ま、そういったものを見たりだとか、あの、ま、ゆっくり出来る時間を作ったりして、とりあえずストレスをなるべくこう溜めないようにするっていうのもあの、1つ大事な事なのかなという風にお話聞いてて思いました。
はい。 はい。 あ、はい、わかりました。
うん。
ちゃ
あと言われているのは、あのま、睡眠、えっと、ごめんなさい。ええ、体を動かすですね。え、ま、散歩とかがあの一般的に良いと言われてるんですけど、ま、太陽が昇っている間に、え、ま、7000とか8000歩くらいの散歩が良いという風に言われているようですので、あのま、その辺り試すのもあのいいのかなという風に思いました。
はい。 はい。 ああ、そうですね、7000歩から8000歩ということですね。そうですね、わかりました。ちょっと、お今まで歩いたことないですけれども、じゃあこれから気をつけて、そそちらの方で、ちょっとやってみたいと思います。今日はあの、色々とお話を聞いていただいて、アドバイスいただいてどうもありがとうございました。
うん。 ええ。 はい。 はい。うん。 はい。 とんでもないです。こちらこそ色々お話し頂きましてありがとうございました。